Iya, benar. Jadi, eee, ini aku enggak tahu ya kalau di Korea gimana, tapi aku pernah ada kasus juga waktu di Indonesia. Itu aku mau war tiket konser K-pop juga, namanya Seventeen. Nah, itu ada section ba eee, ada bagian yang depan panggung. Namanya itu, eee, bagiannya warna pink, dinamakan pink. Nah, itu ada yang beli pakai robot, Kak. Jadi mereka itu udah eee, nge nge masuk ke apa ya
Mhm. Heeh heeh. Mhm. Mhm. S ngeset itunya ya, kayak web-nya itu udah di awas alatnya itu udah diset gitu ya, heeh. Oh, waduh, ngeri ya. <chuckles> Heeh heeh.
Heeh. Udah diterobos duluan, heeh. Serem kan, eee, ngeri banget kalau aduh, kalau war tiket Korea tuh emang cobaan banget sih, Kak, jujur. <chuckles>
Iya iya iya iya. Terus aku penasaran nih Kak, kan kalau tadi kan, eee, karena nontonnya di luar gitu ya. Terus gimana tuh, Kak, eee, kan pasti kalau konser itu pulangnya kan bakal malem ya, apakah cukup aman di situ?
Iya. Mmm, mhm mhm. Mmm. Oh, kalau di Korea ya, waktu itu sih sebenarnya, aku itu pulangnya enggak malam sih, Kak. Jadi sore, karena mulai-mulai konsernya itu siang, soalnya jam 2.00, mhm, nah jadi kalau misalnya pulang mal iya, bener, kalau misalnya mulai jam 2.00 pulang malam, dehidrasi tuh ido idolnya kan enggak mungkin. <chuckles> Jadi sorean aku udah pulang, dan sebenarnya aman-aman aja sih, Kak. Sebenarnya kalau di luar negeri itu jauh lebih aman menurut aku daripada di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia masih marak yang namanya copet gitu ya. <chuckles> Tapi di luar negeri udah enggak, aman banget aman banget. Iya, aman banget.
Mhm. Heeh. Oh. Oh gitu. Dan tetep rame ya, Kak? <chuckles> <laughs> Iya iya iya iya. Oke. Oh, oke oke. Heeh heeh heeh. Kalau di sana aman? Benar-benar aman? Oke.

Oh, mereka juga teriak kayak kalau orang Indonesia kalau nonton konser ternyata?
Wah, iya bener Mas, semua Kpopers itu sama, itu yang aku dapat. Pokoknya semuanya menjerit kalau ada idol-nya tuh semua menjerit. <laughs> Bener.
Oh. Oke oke. A lewat gitu ya, terpampang nyata, gitu. <laughs> Ah, menarik menarik. Aku belum pernah sih maksudnya kayak, eee, belum pernah tertarik untuk nonton K-pop sih, cuma dari ceritanya kayaknya seru tuh. <chuckles> Nah, eh, kalau Kakak tuh ada rekomen nggak misal nih kalau aku mau nonton K-pop, apa yang Kakak saranin?
Mhm. Mhm mhm. <clicks tongue> Seru banget, Kak. <laughs> Mhm. <tsk> Saranin artisnya atau gimana nih? Oh artis, oke, menarik menarik menarik. Sebenarnya, eee, keseruan Kpop itu tergantung sebenarnya kamu biasnya siapa ya, atau kamu sukanya artis apa, gitu. Cuman dari beberapa artis yang udah aku datengin, artis yang menurut aku sangat nempel, konser artis Kpop yang menurut aku sangat nempel nempel itu adalah Seventeen.
Mhm, artisnya. <laughs> Heeh. Hmm. Mhm. Mhm. Oh, oke, yang tadi yang pertama juga ya yang Kakak tonton ya?
Mhm. Oh, yang pertama itu NCT, Eh, yang pertama NCT, heeh, yang ke mmm, ketig keempat keempat. <laughs>
Oh, ya ya ya ya ya. Ini berarti yang ke-2? Wah, oke oke. Iya iya. Banyak ya <laughs> koleksinya, oke oke.
Iya, heeh, jadi mhm, jadi 1 sampai 3 itu aku NCT terus Kak, tiba-tiba Seventeen dan ternyata Seventeen yang jauh lebih membekas dari pada NCT, mhm, kenapa? Karena mereka beneran hebohnya heboh banget Kak, heboh banget dan mereka itu enggak tahu malu, bisa dibilang kayak enggak tahu malu, jadi emang banyak aja kelakuannya. Dan ya ud iya, ben iya, bener. Tampil dan dia suka banget kayak ngajak kita nyanyilah, sangat amat, apa ya, m interaktif banget ke ke fans-nya gitu, makanya jauh lebih enak Seventeen sih menurut aku.
Oh. Oh iya? Kenapa? Oh. Eh. Oh. Ya udah aja memang jadi performer gitu ya, tampil bener-bener nampil? Interaktif. Ah, oke. Mmm. Wah seru Kak, <laughs> ini aku jadi belajar banyak nih. Aku belum pernah soalnya kan nonton perkoreaan ini. Nanti aku coba-coba cek-cek referensimu deh.
<laughs> Iya. Se eee, makasih banyak ya Kak. Mhm. Boleh. Iya boleh banget, Kak. Sampai jumpa kita ngobrol lagi ya.